Normale, e
Okay, okay, però comunque non rimpiangi l'atletica.
No, no. Cioè, sono molto convinto di q q uhm, di questa scelta. Anche perché comunque sono passato da uno sport individuale a uno sport di squadra
Eh, beh. Sì, sì, sì, bene, bene. Certo, certo. Eh, beh sì, la differenza è enorme, certo.
Sì, sì, sì. E, quindi è buono, niente sono soddisfatto di aver preso questa scelt Invece te?
Okay. Mh. Sì, sì, sì e invece Vai, vai dimmi.
Invece te, i i invece che solo hai praticato altri sport oltre al basket o ti eri limitato a quello?
Allora per guarda ho fatto un sacco di tentativi, di prove gratuite di sport perché ero curios Eh, beh. <chuckles>
Okay, sì, quelle anch'io prima di atletica, anch'io. Ehm, scusa vai.
Ma, mhmm, diciamo, l'unico sport che ho praticato per oltre alle lezioni gratuite, per più di un anno, è stato il calcio
Okay. Ah, okay.
che però avuto un po' lo stesso problema del basket, perché avendolo iniziato già, mhmm, alle scuole medie, non ero troppo portato, uhm, fin da piccolo. Quindi, ero un po' più scarso degli altri, e non mi trovavo troppo bene neanche io con gli allenatori, perché comunque gli allenatori del calcio sono sempre un po' tutti uguali, un po' pronti ad alzare la voce, non mi ero mai sentito troppo bene, co soprattutto con gli allenatori, perché ne avevamo praticamente 3 di allenatori
Mh-mh. Ah, e beh. Sì. Mh. Sì. Okay. Okay.
ehm, che spesso si ada da un anno all'altro hanno cambiati. Sì, sì, tantissimi, non so, non eravamo tanti, però comunque non da avere 3 allenatori.
Urca, un sacco, <chuckles> son tantissimi. <chuckles> Sì. 3 allenatori che Sì.
Esatto, esatto, fin troppi. E, quindi, poi, diciamo mi ero un po' annoiato perché, appunto, non riuscivo mai ad avere un allenatore con cui riuscissi bene a capirmi, e che mi riuscisse a far giocare nel ruolo che mi piaceva di più, perché io avrei voluto giocare un po' più verso il centrocampo, un po' più tra il centrocampo e la difesa, ma mi trovavo sempre a fare ruoli un po' più s offensivi che non mi piacevano troppo.
<chuckles> Mh-mh. Okay. Certo. Cioè, sì, okay. E invece, non ti metteva? Ah, tipo attaccante, così.
Perc Sì, io facevo un po' da esterno.

Eh sì. Vabbè, poi dipende, ehm, se sono ad esempio i playoff, che comunque è la parte più importante e magari
Beh, sì, lì ne può già valer di più la pena se c'è la squadra del diciamo, che supporti un po' di più, dei tuoi giocatori preferiti.
Eh, esatto, esatto. Oppure stavo pensando comunque alle finali, dici: "Vabbè, magari, ad esempio gara 7, che è la gara decisiva, magari quella d della finale, uhm, te la metti lì e la guardi comunque".
Certo, certo. Eh, beh. Sì, sì. Fai un sacrificio, mhmm, di salute mentale <chuckles> e di energie, però certo, ne vale la pena.
Perché comunque d eh, esatto. <chuckles> Esatto, esat Perché comunque poi beh, puoi recuperare il giorno dopo, p per 1 volta non succede nulla.
Sì, no, esatto, esatto. Sei un po' più stanco, però comunque hai visto una cosa decisamente interessante.
Sì, sì, sì. Eh. Infatti, infatti.
E invece oltre al basket hai mai praticato qualche altro sport particolare?
Allora, prima ho par praticato per molto tempo atletica leggera.
Ah, bello. Quindi facevi corsa proprio o salto degli ostacoli?
Sì, sì, sì, corsa, corsa. Sì, no, perché atletica c'è, vabbè, salto in lungo, salto in alto, con gli ostacoli, cioè
Okay. E tu eri specializzato in una di queste o le facevi un po' tutte in base alla gara?
No, io ero un po' più ah, inizialmente non c'era non avevamo specializzazione, anche perché eravamo piccolini. Sì, facevamo più quasi lunghe distanze. Poi vabbè, crescendo, mi sono sono andato a fare no, no, lunghe distanze, intendo tipo 1000, o cioè 1 chilometro, così. E poi ultimi u 2 anni mi sono concentrato più sulla velocità, quindi ad esempio i 200 metri o i 400.
Okay, tutti provavano un po' tutto. Ah, okay. Non proprio maratona però. Okay, okay. Sì, sì, sì. Certo, certo. Ah, beh, sicuramente da vedere è più interessante.

E quindi niente, non mi ispirava più tanto. <chuckles>
Sì, sì, sì ti ti capisco del tutto perché secondo me lo sport è per la maggior parte divertimento, quindi anche quando guardi lo sport è uguale. Lo fai per divertir
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì a Cer cert poi ah beh dipende se lo vai a fare come lo v il tuo obiettivo è andarlo a fare come lavoro e quindi arrivare a un livello professionistico. Però anche lì è comunque divertimento.
Eh beh, certo, certo. Sì, però in ogni caso devi essere comunque, diciamo, un po' divertito, sennò diventa u quasi uno sforzo immane, essere sempre sotto pressione, faticare.
Sì, sì, anche poi un un dovere.
Esatto, esattamente.
Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero. Bene. Ehm
Ehm, quindi ti sei mai trovato, per esempio, a, uhm, essere triste per lo sport o non è mai stato troppo importante nella tua vita?
No, no, no sicuramente cioè sì, ehm, mi è già successo anche perché comunque essendo sono abba una persona abbastanza... ehm, che ci tiene e che comunque ah non mi viene quello che hai detto te anche f prima ehm, vabbè appunto che si sforza per vincere competitivo, ehm, bravo, <chuckles> ho avuto un lapsus e non mi veniva. Ehm, no sono comunque molto competitivo quindi di perdere sì, mi dispiace sempre un sacco.
Ah okay. Okay, cioè competitiva. Okay, <chuckles> certo, ce. <chuckles> Certo, quindi ci tenevi a vincere. Io no ti capisco, completamente.
Sì, ehm, sì, infatti
Però invece mai g guardando uno sport.
sport sì, sì, ovviamente se ad esempio, nel basket la squadra del cuore, se perdono magari ci rimango male, però ovviamente non è allo stesso livello di se ci perdo io.
Non. Allora, siamo proprio allo stesso livello, bene, son contento di aver trovato un compagno di sport.
<chuckles> Anch'io, anch'io, stata una u bella conversazione.
Bene, bene s magari potremmo vederci al campetto da basket. <chuckles>
<chuckles> Sì, ciao.
Ciao.

Quando
Ciao. Come stai? Io bene. Bene dai, siamo entrambi coordinati. <chuckles>
Ciao. Come va? Tutto bene. <chuckles> Eh, esatto. <chuckles>
<chuckles> Botte e risposta. <chuckles>
<chuckles> Precisissimi.
Ehm, s guarda stavo guardando prima i risultati di di basket dell'NBA, quindi sono ancora più felice.
Eh. Sì? Ah okay. Ah quindi sì, sì, sì, la anzi io pratico anche basket come sport, quindi
Non so se tu la segui. Ah bene, bene, bello. Io da piccolo un po' giocavo a basket, poi piano piano ho sempre smesso, un po' di più.
Ah, come mai?
Perché diciamo era un po' troppo agonistico e non mi è mai piaciuto lo sport proprio a livello troppo diciamo competitivo nei campionati veri e propri.
Mh-mh. Ah. Ah okay, ti piace più divertirti, cioè giocare per divertir
Ehm, e esatto, esattamente. Poi magari sono anche competitivo tra amici, però non mi piace portare la competitività all'estremo.
Mh-mh. Ah bhe, ci sta, ci sta.
Ehm, e poi avevo iniziato a essere un po' troppo, diciamo, messo da parte dalla squadra perché era una squadra un po' troppo forte per me, diciamo. E quindi mi ero un po' annoiato a essere sempre un po' in panchina, fare allenamenti magari con i più piccoli, non mi piaceva troppo.
Okay. Certo, certo. Ah beh, sì, sì, sì, ci sta.
Perché comunque ero ancora alle medie, quindi non è che avessi troppo, ehm, diciamo, sviluppato tutte le mie capacità, quindi avo
Mh-mh. Ah, anche perché lì pensi quasi inizialmente solo a divertirti.
Esatto, esattamente, bravo. E quindi dicevi proprio, tu fai basket ancora a livello agonistico?
Boh sì, sì, sì. Ma allora in quest' ultimi mesi, quasi un paio di mesi, ho un attimo smesso
Okay. Ah okay.
per la scuola, per l'allenatore e tutto; però
E beh, certo, certo. Non er non era d'accordo con te l'allenatore?
No, ho avuto un po' un paio di discussioni con lui.
Ah beh, ti capisco, ti capisco.
Sì, sì, sì, idee contrastanti quindi <chuckles> Sì.
<chuckles> Eh beh non è facile. E non hai pensato a cambiare squadra e continuare a giocare?
Ah no. No, perché comunque sono dovevo fare l'esame di maturità
Ah beh certo, ti sei concentrato sullo studio.
Sì, poi stavo prendendo cioè sto ancora prendendo la patente, sto studiando per quel
Ah okay, quindi comunque hai almeno un po' più di tempo libero per te.
Eh, esatto, esatto. Poi tun tanto adesso è è la fine dei campionati, quindi ho detto
Bene, bene. Sì, sì, sì, certo le partite forse erano anche già finite.